Aslında, böyle, yani, aklıma direkt, böyle, sıcak bazlama ekmeği geldi ama tabii ki bununla da sınırlı değil.
A! Süper. Evet. Yani senin için olmazsa olmaz şeyler nedir mesela bir kahvaltıda? İşte, yumurtasıdır veya ne bileyim, eee, peyniridir, zeytinidir. Hangi, eee, y tatlar senin için önemli kahvaltıda?
Hı hı. Hı hı. Ya, ben böyle biraz keyifçi bir insanım. Ya tam olsun ya hiç olmasın kafasındayım. Kahvaltıda da baktığım bakış açışı açısı, ay b b bugün de ç ile ş'yi hep karıştırıyor zihnim. Baktığım bakış açışı açısı şu şekilde. Eee, şeyi seviyorum böyle sıcak olmasına özellikle özen gösteriyorum. Bir de mutlaka 1 tane pişmiş olmalı.
Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. A, süper. Hımm, anladım. Yani bir pişmiş yemek, eee, pişi olabilir, işte, yumurta haşlanmış yumurta, menemen olabilir. Hı hı. Simit olabilir, belki kaymak olabilir, değil mi? Böyle en son hatırladığın var mı, böyle, tam istediğin gibi, işte, ne bileyim, böyle, bir Van kahvaltısı yaptığın en son ne zaman oldu? Eee, ne zaman yaptın kahvaltıyı?
Hı hı. Menemen. Aynen, yumurta. Ay, ay. Hı hı. Ya, ııı, bu yaz ablama gitmiştim. Ablam da o kadar hamarat bir insandır ki! Şöyle ab Aynen öyle. Ablam şeyi çok sever böyle sevdiği insanlara yemek hazırlamayı. Hele ki o insanlar değiyorsa bayılır Ben de Aynen. Ablamın 2 çocuğu var. Dedim ki, "Abla sen onları bana pasla, be ben burada kaldığım süreçte. Sen pişir bacım." dedim. Gerçekten böyle. "Ben erzağını da alırım giderim çocuklara da bakarım hiç sorun değil sen mutlu olduğun şeyi yap." dedim. O da her defasında Ay, hiç deme. Her sabah böyle mis kokularla uyandım. <chuckles>
A, süper. Oh, şanslısın vallahi. <chuckles> Hı hı. A, süper. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, özlemişsin. A, çok güzel. Harika. Ne güzel, eee, bunu duymayı sevind eee, sevindim açıkçası. Böyle, ııı, peki <tsk> iç sıcak içeceklere gelecek olursak mesela çay mı, kahve mi hangisi olmadan güne başlamazsın genellikle kahvaltı yaparken?
<chuckles> Evet.

Anladım yani kendince, eee, seçeneklerin de var, eee, taze sıkılmış portakal suyu. İyiymiş. Hı hı.
<chuckles> Evet, evet. Paket olmaz. Bu arada portakal değil meyve suyu. Yani, o karışık da olursa daha memnun olurum demek. <chuckles>
<chuckles> Bayağı da kişiselleştirmişsin, bunu da duyduğuma sevindim. <chuckles> Peki, ha ha, tabii buyur.
E tabii. Tabii. Şey, hemen bi bir şeyde bahsetmek istiyorum. Benim babamın evinde 3 çeşit meyve suyu sıkacağı var. Birisi, böyle, tortuyla, püresiyle falan her şeyiyle yapan birisi, böyle, limon, aaa, falan gibi şeyleri sıkan, nasıl desem, limon portakal gibi, böyle, ııı, turunçgilleri sıkan, öteki de, böyle, daha kapsamlı hem turunçgilleri hem de posasını falan filan pörsüsünü çıkartan, yani gerçekten babamın evinde böyle gördüm, ciddiyim. <chuckles>
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. Bayağı çeşitli, evet. <chuckles> E, o zaman, evet, prensesler gibiydim baba evinde diyebiliriz. <chuckles>
E kesinlikle öyle. En azından, böyle, şey, doğal beslenme noktasında öyleydim.
Evet. Peki, kendi evinde de var mı bu, ııı, meyve suyu veya meyvenin suyunu, ııı, sıkan, ııı, alet, aparat, ııı, veya kendi evinde de meyve suyu sıkacağı bulunduruyor musun?
Hah. Ya şey, eee, erkek arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Onun meyveyle hiç arası yok. E 1 tane, eee, 1-2 tane portakaldan da 1 bardak meyve suyu sıkıyor. Bununla da uğraşmak yerine yakında hemen bir tane şey var, market var. Taze oradan sıkılmış alabiliyorsun. Öyle yapıyorum genelde.
Hı hı. Evet. Ha ha. Ha ha. A! Güzel. Aynen, bir alternatifini bulman güzel olmuş. Peki, eee, kahvaltıda mesela kahvaltı kültüründe, hafta içi ile hafta sonu arasında bir benze eee, farklılık oluyor mu? Yani hafta sonu daha belki z eee, fazla vaktin, eee, oluyordur. Daha zengin bir kahvaltı yapma şansın oluyordur, diye soruyorum.
Hı hı. <chuckles> Iıı Hı hı. Eee, aslında şöyle, kesinlikle farkı oluyor. Ben, mesela hafta sonu kahvaltıyı erkek arkadaşımın tabiriyle gerçekten bunu Türkçe söylüyor, döktürüyorsun. <chuckles> Döktürüyorum, hafta sonları, e çünkü
Hı hı. O! Çok güzel. Hı hı. Bir Van kahvaltısı tarzında galiba. <chuckles>
E a aynen aynen, e bana da takılma, yani, genel bir Türk kahvaltısı, böyle, kocaman büyük haritada ne gördüysen, nerenin neyi meşhursa onlar sofrada oluyor. <chuckles>
Hı hı. Ha ha. Hı hı. Ha ha, evet çok güzelmiş. Peki tek başına yapılan, böyle, bir sakin kahvaltıyı mı tercih edersin yoksa, eee, s kalabalık sofralar mı seni, eee, veya g ruh hâline göre değişiyor mu bu?
Hı hı. Kim hazırlayacak? Şimdi ben mi hazırlayacağım? Bir başkası, davetli miyim davet eden miyim? Yani, bunları bir, aaa, şey açıklığa buluşturmam lazım. <chuckles>
Anladım yani, iii, 2 durumda da diyebilirim, o zaman.